<laughs>
ตอนแรกนึกว่าจะตอบอะไรรู้เปล่า "ผลักผู้ชาย คนนั้น ลงไปให้รถชน"
ไม่ และร้องห่มร้องไห้ แล้วก็ลงไปดิ้นอยู่ข้างถนนอะตัวเอง
อืม แสดงว่าเรารักเขามากอยู่นะ
เวทนา มันเป็นอารมณ์เหมือนแบบ เป็น เราเป็นคนเอาแต่ใจมั้ง แบบพอมันไม่ได้ดั่ง ดั่งใจอะ เราจำได้ว่า แบบ วิญญาณ วิญญาณตอน 3 ขวบก็เข้า แบบรู้สึกว่าเราทำอย่างเงี้ย แล้วเราเคยได้ไง <chuckles>
อือ ๆ ๆ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ ๆ อ๋อ <chuckles> แล้วสรุป สรุปคือ?
เขาก็ไม่ดี ด้วย แต่อีเพื่อนที่ไปด้วยอะก็พากันหิ้วปีก แล้วก็แบบ "ตัวกลับบ้านกัน" อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็เป็นแบบว่า เป็นความรักประสบการณ์ที่แบบว่ารู้สึกว่าอายอะ พอมาพูดตอนนี้ก็รู้สึกแบบ "ทำอะไรลงไป" อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่
อืม อือ ๆ ๆ ๆ ๆ อืม แต่นั่นแหละ แต่เราก็ ก็แต่ละคนมันมีวิธีการจัดการไม่เหมือนกันไง บางทีแบบ เออ บางทีดิ้นไปอาจจะได้ก็ได้ ก็ลอง ก็ถือว่า เอ๊ย ก็อย่างน้อยเราก็ได้ลองแล้วไง <chuckles> ว่ามันได้ผลหรือ เปล่า <chuckles>
<chuckles> ไม่ไหว อะ แล้วตัวเองเคยทำอะไรแบบนี้เปล่าล่ะ?
ไม่เคยนะ ส่วนใหญ่เรา ถ้าแบบเรา ก็คือถ้าเราอะไม่เคยมีแฟนใช่ไหม มีแต่ไปแอบชอบคนอื่นอะ เราจะเน้นแบบไป ไปมู
จริงดิ? อุ๊ย เหรอ? เรา
เออ อันเนี้ยงั้นก็จะเล่าแล้ว
อา มา ๆ เล่าซิ
อันเนี้ยเริ่มเข้ามหาลัยแล้ว ก็คือแบบเราจำได้เลยตอนปี 1 เจอผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านอะ แล้วหน้าเหมือนคนที่เราเคยแอบชอบที่ ตอนเรียนพิเศษตอน ป. 6 เออ แต่คน แต่คนละคนกันนะ
อา อือฮึ อะฮะ ป. หก เหรอ? โอ้โฮ ยังอุตส่าห์จำได้ อะฮะ
เออ แต่แบบทรงเหมือนเลย แล้วเรารู้สึก เฮ้ย แล้ว ค วันนั้นใจเราเต้นแรงอะแบบ "ผู้ชายคนเนี้ยแหละที่แบบ" เออ ใช่ สรุป
คือเนื้อคู่ของฉัน เออ เอาสิ แล้วไง?
สรุปก็คือเราอะแอบรักเขาตั้งแต่ปี หนึ่ง ใช่ แล้วดันว่าเขาอะดันมาอยู่เหมือน เวลาเหมือนอยู่ในมหาลัยมันก็จะแบ่งเป็นเหมือนโต๊ะ โต๊ะแต่ละคณะ ๆ ใช่เปล่า ที่แบบ ให้มาทำกิจกรรมร่วมกัน แล้วเราอะดัน พอหลังจากงานนั้นอะเราไปเจอเขาอีก เขาดันอยู่แบบโต๊ะเดียวกับเรา
ยังไงต่อ? แรกเห็น อา อา นึกออก อือฮึ อา เป็นโอกาสเนื้อคู่แน่ ๆ อย่างงี้ เออ
เออ เหมือน เหมือนอยู่ บ้านเดียวกับเรา ไรงี้ พยายามใกล้ชิด
พรหมลิขิตมาแล้ว แล้วไงต่อ?
ไม่ สรุป ใช่ สรุปเขาก็คือแบบไม่ได้สนใจ เรา